Eee, anladım ya, benim dönemimde bu kadar popüler insan, ya, 3-5 kişi vardı benim dönemimde yani, hani. Emm, Türkiye'den de bu isim olarak ki kim vardı hatırlamıyorum ya, ben. Çünkü, işte, blog, hani, yaşam stili tadında insanları çok takip etmiyordum, eee, ya da, ne bileyim, işte, Danla'yı, Danla Biliç çıkmıştı. O da makyaj malzemeleri çekiyordu. Ben izlemiyordum ama, yani. Eee
Hı hı. Evet. <chuckles> "Emin misin?" diyormuşum. Eee, o zaman biraz daha şey, eee, Vine vs. gibi programlar da vardı. Daha farklı uygulamalar vardı. Dediğin gibi belki üç beş insan olmasının sebebi de Hı hı.
Ha, evet, espri kültürüne oluyor? Eee, doğru, mesela, yani, hani, işte, "N ne işte, yavrum ne yaptın?" diyorum, işte, "vermiyorsun." Herkes böyle dolaşıyordu, mesela. Can Çekin Can Çekin Vine'ları yapılıyordu. Oradan, işte, Cem Gelinoğlu yapılıyordu. Espriler, o e o onlar güzeldi. O o taraf kü yani, şeye mizaha etkisi vardı, eee, o taraftaki, ıb içerik üreticilerinin, eee, ı ı diyeyim benim zamanımda. Şimdi her şeyden konuşuyorlar. Yayıncılar e o e işte soruyorsun, "Abi, işte hangi üniversiteyi tercih ediliyorsun?" 25 dakika sana konuşuyor, mesela, yayıncı, hani, eee, ımm, tercih zamanı, o zamanı, eee, yapıyorlar, yani. Bilmiyorum daha, böyle, daha s samimi hem daha samimi, eee, farkları, eee, hem de daha ulaşılabilir belki de ya da ulaşılamaz. Eee, nereden baktığına göre değişir ama, ımm Evet, yani, bir ye biraz da öyle. Çünkü görüyorsun he herkes 7/24 çevrimiçi, yani. İllaki bir şekilde bulabiliyorsun, yani. Eee, öyle bir tarafı var.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hımm. O da doğru. Hı hı. Şu an için mi diyorsun? Hımm. Evet, evet. Yani, haklılık payın var. <chuckles> Gerçi, 2 tarafı da, eee, değerlendirdiğin için haklılık payın var, diyorum. Çünkü, eee, sonuçta dediğin gibi biraz da denge işi. Kimin sosyal medyadan ne aldığı da birçok şeyi değiştiriyor. Yani, genel bir kültüre etkisi, evet, yadsınamaz ama b kişisel tarafları da var, hakikaten.
Ya, biraz. E, tabii, yani. Şeyi özlendi yani, hani, Kerim Kerimca Kerimcan'ın vlog'ları özlendi mesela, yani. Mesela, yani, ya, Bottega, mesela, yani.
Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Çok, eee, eğlendim seni dinlerken. Hı hı. A! Evet ya, öyle şeyler vardı. <chuckles> Doğru söylüyorsun, bak, hatırladım şimdi.
Gibi, gibi. Değil mi? I mesela.
Süper, tamamdır. İzleriz belki, çok teşekkür ediyorum, görüşürüz şimdilik. <chuckles> Sen de. <chuckles>
Bak ne demek. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.

Iıı, ya, e e ı bu arada şey, yani, ı kötü bir şey değil. Bu arada ben de bir tane video çeksem dedim ya, hani, ya, sabahına patlasam direkt, iii, yani, o o etiketi oraya koyarım. Eee, Instagram'da ve şey derim hani, DM için iş birliği falan, iş birliği için DM atın falan. Direkt e-mail'i, e-posta adresimi koyarım ve hani, iii, 12 saate falan böyle bir kaydırmalı hikâye görürsün yani direkt iş birliği, eee, iii, paylaşımı direkt alır. Direkt direkt direkt nakite direkt nakite çevirilir yani. Hiç o tarafta gözünün yaşına bakmam yani. Eee, o olayın yani. I ı akarken doldururum. Eee, o taraf öyle. O yüzden bir şey demiyorum yani. İnsanlara da, ımm, m c o tarafta ya, bu işin bir iş hâline gelmesine de, ııı, bir şey yapmıyorum. Çünkü, eee, o taraftan yargılamıyorum. Eee, hani, insanı; "Ay, şey misin? Fenomen misin?" falan gibi yapmıyorum. Çünkü o onlar benim yapmadığım bir şeyi yapıyor yani. Eee, o içeriği o üretiyor. O videoyu o çekiyor. O belki daha kameranın karşısında daha cesaretli, eee, olduğu için, çekebildiği için, benim yapmadığım bir şeyi yaptığı için orada. Eee, s ben de yani, o yüzden şey diyorum; "Sen çekmiyorsun, bu yüzden iş birliği alamıyorsun." diyorum kendime. "Yapsan, belki sen de yaparsın." Daha iyi yaparım falan. Eee, yap o zaman hani. Bunun bir şeyi yok ya. Videoya alıp telefonunu elinle çekiyorsun. Herkeste var yani, şu an akıllı telefon. Çek, koy, paylaş, yani.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> E, güzel. <chuckles> Hemen şey olurum diyorsun, adapte olurum diyorsun. <chuckles> <chuckles> E, güzel. <chuckles> Hı hı. Hı. Hıı, evet. Yani, o zaman Hıı. Güzel.